Exatamente. Mas não é só Hã?
Mas aí, mas aí não é muito problema né. Porque elas sei lá vão para o quarto dele pra brincar e como é que é? <laughs> Me conta, é
Ah, então. <chuckles> Eu eu vou te falar que o problema, como por exemplo, a menina ela ela é mais comportada. Tipo, essa essa ela só era chata. Chata, mandona, sabe assim? Eh, entrava, tipo, falava, assim, com um tom: "Ai você pode chamar o meu seu filho porque eu quero que ele fique aqui comigo enquanto eu como, porque eu servi um lanche e tal". Um tom arrogante, sabe, assim? E começou a me irritar. Eh, e e, mas assim, meninos, já teve vezes, eu juro por Deus, de eu ter que repintar as paredes do meu basement, porque os meninos ficaram jogando tanto brinquedo de um lado pro outro que que detonou com a minha casa. Então, assim, eles não têm também esse respeito
<laughs> Folgada. Você quer que que a bagunça seja na casa dos outros também, pode ser um pouquinho, você, eh eh, compartilhada, né, digamos assim. Justo.
Exato. Eu acho que é justo que e até porque assim, por exemplo, essas crianças que vieram nesse dia, ela estava eles estavam com a mãe e a mãe não falava nada. Assim, eles totalmente destruindo a casa, ela não falava nada. Eu fiquei, assim, sem saber o que fazer. Agora se os filhos dela têm esse esse perfil, né, esse comportamento, eh, vamos dividir então, né, colega. <chuckles> Uma hora na minha, outra hora na tua.
Ué, mas quem é que convida? Não, eu te entendo, quem é que convida? É o seu filho ou ou o amigo dele se convida? Ou
Hum. Então, no começo era a gente que convidava e e aí depois de ter tanta experiência, assim, com falta de limites, falta de educação e até falta de respeito com a gente, que a gente parou de convidar e aí como a gente deu abertura para algumas crianças de convidar, tem tinha muita criança que ficava se convidando para vir pra minha casa e tipo um comportamento completamente bizarro, sabe assim? Eh, surreal.
Mas se convidava pro seu filho, né? Eh, através do seu filho?
É é o o mas Não, já chegaram a convidar para gente. "Ai eu posso ir na sua casa?". E e assim eu ficava super culpada, assim, me sentindo super culpada de falar "não", sabe? Mas assim É.
Uhum. Ah não, pra criança já é mais fácil falar não, mas obviamente nunca falar não, não. Você dá desculpa, a gente eh, brasileiro eh, o sabe fazer isso melhor do que ninguém, a desculpa. <chuckles> Americano, europeu geralmente é mais direto, mas brasileiro dá aquela desculpa, enfim, enrola, falar não realmente é indicado é é é indelicado, eh, mas dá aquela: “Ah, não, que hoje eu não posso”, enfim, aí na próxima vez também “Hoje não posso”. <laughs> Não posso, não é não, sabe?
Sim. É. Sei. A desculpa é. Sim. Sim. Sim. Sim, né? É, é eu gosto que você falou, vou vou, s é ter o jogo cintura e ser mais carioca, né. Tipo, ah, a gente vê, né. <laughs> Eu adorei essa.
É um jogo de cintura. Exato, "Vamos marcar", não, próxima vez. <laughs>
Da próxima agora é: “depois”, é. <laughs> E não marca nunca, né. <laughs> Não, eu adorei essa. Eu acho que eu vou conseguir me sentir mais leve, assim, de recusar, não recusando, assim, com mais jeitinho. Mas obrigada pela conversa e por ter me escutado.
Exato.